Mhm, mhm.
Nah jadi ya, eee, mau giman eee, apa istilahnya, <tsk> eee, mau nggak mau gimana caranya ya aku harus bisa sampaikan. Nah itu caranya dari dari argumentasinya, oh datanya seperti ini, eee, idenya aku seperti ini, cara eksekusinya begini, kayaknya bakal berhasil deh kita kalau mau kerja sama kayak gini ya gitu. Jadi ya itu, aku gak khawatir gak ragu kalau memang aku udah pegang datanya. Mungkin kalau kasusnya lain aku saat itu gak ngerti apa-apa ya gak banyak tahu detailnya nah itu aku kadang suka khawatir itu ada yang beda it nah Kakak, pernah gitu nggak?
Iya. Mhm. Mhm. Oke. Ah, gitu, mhm. Iya. Oke, iya betul juga sih Kak, heeh, ka kalau aku ya Kak, ya, kalau aku tipenya, itu, eee, memang harus paham dulu kan, eee, permasalahannya seperti apa, apa yang mau diputuskan, eee, gitu terus, kalau misalnya aku nggak paham sama sekali, itu biasanya aku sulit banget, tuh kalau untuk, eee, apa dikas dimintai pendapat, jadi aku bingung mau ngomong apa, karena aku sendiri benar-benar nggak paham kayak gitu kan. Ah, biasanya, eee, kalau kayak gitu aku heeh, aku nggak pengen asal terima oh harus gini gini enggak enggak mau, eee, aku pengen tahu in kenapa harus kayak gitu. Kenap eee, apa tujuannya, ken apa, eee, gitu, heeh. Eee, kalau misalnya oke udah dijelasin kenapa harus kayak gini, karena bla bla bla bla, eee, tapi kalau ternyata aku nggak srek atau, eee, gimana gitu ya, itu aku kadang-kadang suka sungkan sendiri untuk ngomong gitu, "Oh aku nggak srek" kayak gitu. Tap kan kalau misalnya aku nggak srek atau enggak, eee, enggak setuju kan e memang harus ada, eee, pondasi atau alasan yang kuat ya untuk mendukung itu gitu. Nah itu kadang-kadang aku, eee, suka ragu tuh itu untuk menyampaikan, eee, landasan aku itu. <laughs> Karena kayak takut takut ini takut nggak diterima gitu Kak, eee, padahal kan harusnya nggak apa-apa harus harus disampaikan, terus terang apa pun itu kan karena ya karena itu berarti, heeh, itu integritas sih menurut aku, mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Mmm. Iya iya. Mhm mhm, jadi ini kayak cuma nyimak aja Kak, ya. Oh, heeh, penda. Mhm. Iya iya iya. <chuckles> <chuckles> Iya Betul, betul, heeh. Mmm. <chuckles> Iya, heeh. Heeh. Mhm mhm, betul, iya. Il ak I ini akan jadi keputusan bersama gitu, heeh, te eh, akan jadi keputusan bersama ya, eee, kan tetep tetep, eee, misalkan kita gak setuju sama keputusan bersama itu, kalau mau menjalaninya jadi gak sepenuh hati itu ya, <chuckles> itu, mmm, mhm. Iya iya, eee, kira-kira Kak, itu kan
Iya. Heeh, betul. Iya. Heeh, iya sebenarnya gini Kak, eee, kalau misalnya kalau misalnya ada 1 yang nggak setuju sama sekali dengan keputusan itu, boleh nggak tidak usah ikutan ngejalanin?
Terus gimana?

Mmm, kalau Kakak, eee, ini nih, misalnya nih, kan biasanya kan kalau ada yang salah satu nggak setuju, itu <sucks teeth> terkadang nih ya, pas keluar dari ruangan rapat, itu suasananya kayaknya kadang-kadang nggak enak, kayak gitu ya? Nah, mungkin kalau Kakak, sebagai atasan nih, eee, gimana Kakak apakah Kakak, akan menerapkan cara untuk kayak bernegosiasi dengan orang itu, ad agar orang itu mau, eee, apa, bisa menjalankan, eee, keputusan bersamanya itu dengan maksimal, itu caranya gimana, Kak?
Mmm. Mmm. Iya. Is iya, betul sih, Kak. Mmm. Mhm, iya, heeh.